Oui, je voulais, heu, te parler de quelque chose parce que c'est vrai qu'en ce moment je me pose beaucoup de questions. Hem, c'est que je sais pas vraiment, hem, si je devrais, heu, m'engager. Donc en fait la situation c'est que je suis dans une relation depuis 1 an et demi et en fait, heu, lui aimerait beaucoup qu'on se marie, heu, pas pas forcément maintenant mais en tout cas dans un futur assez proche. Heu et en fait, hem, bah, j'ai beaucoup de doutes sur, heu, sur ça alors c'est pas vraiment par rapport au sentiment mais par rapport à d'autres facteurs. Et du coup, heu, <blows air> je sais pas du tout, heu, comment y comment retourner, heu, la situation ou comment y penser parce que du coup ça crée des problèmes aussi entre lui et moi, en fait.
Oui. OK. OK. D'accord, bah, écoute je suis désolée d'apprendre que, heu, heu, que que tu dois, heu, traverser ce type de de questionnement. Aujourd'hui, heu, le le fait que tu aies des doutes on va dire sur, heu, heu, le le fait de te marier, est-ce que c'est, heu, quelque chose qui est vraiment liée à sa personne ou est-ce que tu as, heu, jamais forcé tu t'es jamais forcément, heu, envisagée comme une femme mariée?
Bah, en fait, heu, je pense que le problème vient que j'ai déjà été mariée et j'ai et j'ai divorcé. Et du coup j'ai cette vision un peu, heu, bah, j ça me fait très peur, en fait. Parce que c'est vrai que le mariage, bah, on en r enfin, on en rêve, en tout cas moi j'en rêvais, j'étais tellement heureuse, heu, de me marier de voilà, d'être une femme mariée après il y a les enfants tout est super bien. Et c'est vrai que le divorce c'était s que quelque chose qui me faisait peur puisque déjà mes parents avaient divorcé. Et je voulais absolument pas ça, mais voilà, ben, malheureusement ça arrive, heu, c'est la vie. Et du coup, heu, bah, c'est vrai que voilà des coup d'avoir divorcé et puis maintenant, bah, j'ai du mal à envisager un un mariage. Mais du coup le le problème c'est que là mon compagnon, heu, il le prend un p un peu mal parce qu'il voit que je suis bloquée sur ça. Et heu, il pense que finalement c'est à cause des sentiments peut-être que j'ai pas assez de sentiments pour lui donc c'est pour ça que ça nous crée un peu des conflits quoi.
D'accord. Mmh mh. Non, mais c'est normal après, heu, tu as re te te tu as réussi à mieux exprimer, heu, que c'est, heu, ton ton échec passé en fait qui aujourd'hui te met dans cette posture, heu, heu, dans cette posture-là. Et, heu, j et et je pense que si tu as réussi à à à me le dire, heu, c'est c'est quelque chose qu'il est aussi, heu, capable d'entendre. Le tout est vraiment, voilà, de de réussir à, heu, à aborder la question, heu, de manière sereine. Heu et, heu et et et vraiment lui expliquer en fait quel est, heu, heu, quel est, heu, ton ton regard. Et je pense que c'est quelque chose qui, heu heu, qui qui se respecte et heu et et qu'il peut qu'il peut entendre et heu et et accepter. Est-ce que vous avez déjà eu on va dire, heu, un peu un peu de communication du coup sur, heu, sur sur la question au-delà, heu, heu, de heu, de, mmh, voilà de la projection, heu, d'un mariage futur?
Ouais. C'est ça. Ouais. Bah, oui, oui, on en a discuté mais, heu, bah, i i enfin je veux dire il connaît ma vie. Il sait bien que j'ai divorcé, il sait que c'est difficile mais en même temps lui il je pense qu'il comprend pas vraiment. Déjà, bon, c'est comme j'ai dit moi j'ai eu le l'exemple aussi de mes parents qui ont divorcé et c'était c'est difficile. Heu, en plus j'ai reproduit ça malheureusement alors que lui, bon, déjà ses parents sont ensemble, lui n'a jamais été marié. Même s'il me comprend il comprend pas dans le sens où il dit: «Bah, oui, mais là ce c'est moi. C'est pas la même personne, heu, ce sera différent», heu, heu, et ce que je vois, je comprends, en fait, son point de vue. Mais c'est vrai que, bah, oui, en plus c'est vrai c'est pas la même personne. Mais je j'arrive pas, en fait, heu, je doute parce qu'en fait, heu, on c'est difficile de savoir, heu, bah, en fait, au début tu la personne a l'air d'être la bonne personne. C'est-à-dire que même mon premier m mariage, bah, mon premier mari, heu, quand je me suis mariée forcément, heu, je pensais pas que j'allais divorcer. Parce qu'on est là on sa on s'aime, tout va bien, hem et puis, voilà, donc c'est vrai que m on peut pas de toute façon savoir le futur. Donc c'est vrai que c'est je sais que c'est un petit peu, heu, c'est pas très raisonnable quoi de de penser moi en tout cas de douter sur ce mariage parce que dans l'optique qu'il pourrait y avoir un divorce! C'est pas très c'est pas très positif quoi.
Absol Non, il f il f i il faut pas que tu te juges, heu, à partir du moment où, heu, où où tu as des craintes, hein, heu, je pense qu'elles sont légitimes, hein, heu, tu te tu as tu as connu un échec, heu, qui est presque dupliqué puisque tes parents, heu, heu, ont été également dans dans dans ta situation. Donc tout toutes tes tes tes craintes sont parfaitement légitimes et il y a absolument, heu, heu, au aucun problème, heu, aucune problématique à avoir, heu, là-dessus. Le tout est vraiment de, voilà, de de te positionner par rapport à à à ce couple que tu viens de de de de former et voir quel est, heu, que que que quel est, heu, heu, quel sera votre futur. Aujourd'hui, heu, heu, tu tu n'es pas prête à t'engager, heu, dans dans un mariage. Est-ce que je peux te demander, est-ce que vous vivez, heu, déjà ensemble, heu? Est-ce que, enfin, voilà, vous avez déjà une forme d'engagement, heu, bah, heu, heu, entre vous?
OK. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, ça c'est vrai que ce serait bien. Alors, non, en fait, on on hab on a p on habitait pas ensem alors, en fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai j'habitais à l'étranger. Donc on on n'ont on zon on s'est connu là-bas donc on habitait chacun chez soi, on se voyait, tout était super. Hem, après ça fait 4 mois que je suis rentrée, du coup, lui pour le moment est obligé de rester dans notre pays d'expatriation. Puis, heu pour son travail donc là effectivement on est en plus séparés pour le moment. Donc c'est un peu une relation à distance mais effectivement on a le le projet que lui vienne me rejoindre en France et du coup, heu, là oui on habiterait ensemble. Donc c'est vrai que peut-être si on habite ensemble ça peut aussi me rassurer, heu, hem, bah, de voir comment ça se passe, d'être ensemble, c'est vrai que ce serait le l'étape d'après, en fait. Parce que on on c'est vrai que s d'être ensemble, d'habiter ensemble au jour le jour voilà ça pourrait me faire voir un peu plus clair je pense et me rassurer, oui, vis-à-vis du mariage.
D'accord. Mmh mh. D'accord. Et bah, effectivement, hein, oui, je pense que, heu, heu, il faut savoir, heu, fonctionner, heu, par, heu, par étapes et heu et à partir du moment où vous aurez franchi, heu, ce ce ce premier pas, heu, voilà, heu, d'avoir une vie maritale quand bien même vous êtes pas, heu, heu, liés, heu, liés juridiquement, heu, mais ça ça ça te permettra certainement de, heu, d'être plus sereine quant a, heu, voilà le, heu, le ton ton avenir, heu, a a avec lui et heu et et et là-dessus faut que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance, ben, au process tout simplement. Parce que les choses viendront, heu, naturellement ou ne viendront pas et et et ce sera parfaitement OK.
Ouais. Oui. Oui. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr hein, je pense qu'il y a il y a différentes étapes. C'est-à-dire aussi que, bon la relation bon la relation est assez récente, on va dire, ça fait qu' 1 an et demi. Mais c'est vrai que même maintenant, par rapport à ça, au au temps, je peux pas vraiment juger, parce que ma 1re heu, relation en fait, on est restés, heu, ensemble, heu, 7 ans avant de se marier. Donc, heu, et après on est restés mariés 10 ans. Donc c'est c'est quand même une longue relation mais, finalement, oui je pensais, heu, bah, on s'est mariés après 7 ans, donc finalement, est-ce que le fait de dire là, heu, ça fait qu' 1 an et demi, non, c'est peut-être pas aussi, heu, un argument, je sais pas. Mais, en tout cas, oui, c'est vrai que faire par étape et puis, heu, commencer par habiter ensemble, heu, ça pourrait effectivement, heu, me permettre, déjà, d'y voir plus clair c'est sûr.
Mmh mh. Non, je pense que voilà, heu, e e effectivement, c'est la meilleure des solutions, heu, et et si je peux me permettre, heu, heu, tu tu ne devrais pas comparer cette re cette relation que tu vis, qui est nouvelle, qui a des bases complètement, heu, heu, complètement, heu, distinctes de ce que tu avais connu, peut-être, que vos vos bases ma malgré les 7 ans, heu, de fréquentation avant le mariage peut-être que les les fondations, heu, n'étaient, heu, pas solides. Alors enfin voilà, c'est c'est c'est une hypothèse, hein, pas pas un jugement, heu, mais chaque chaque histoire est différente, heu, heu, en en en elle-même, donc, heu, voilà il il il faut absolument pas que tu prennes ta, heu, ta ta relation précédente, ton échec précédent, comme l'étalon de de de de ta vie puisque, heu, voilà, heu, heu, toute nouvelle relation apporte, heu, apporte son lot de bonheur. Parfois, peut-être, heu, voilà des choses auxquelles tu aurais pas forcément pensé mais, heu, voilà, heu, fais fais fais confiance du coup heu, heu, à à à à cette, heu, nouvelle relation même si, pour toi, elle est encore, heu, elle est encore trop trop fraîche pour te proje projeter, heu, heu, vraiment, heu, heu, heu, du du durablement.
Oui. Oui. Oui. Ouais. Oui. Oui, mais je pense que tu as raison. Déjà il faudrait que j'arrête, heu, de comparer, heu, parce que c'est vrai que, c'est pas du tout la même personne, c'est pas du tout la même relation. Hem, et en plus, c'est vrai que, heu, quelque part, heu, quand je repense malgré tout à mon 1er mariage, il y avait quand même quelques signes, heu, qui montraient que voilà, le couple était, peut-être, pas si solide déjà, <chuckles> même avant le mariage. Alors que là, dans cette relation maintenant, c'est beaucoup plus solide, je je je vois pas du tout ces signes-là. Donc c'est vrai, quelque part, heu, ça me rassure, donc c'est vrai, qu'au fur et à mesure de la relation et puis voilà, le le le l'étape d'après, d'habiter ensemble je pense que ça peut, heu, franchement m'aider et puis je vais continuer aussi à dialoguer avec lui, heu, pour qu'il comprenne bien finalement, que c'est pas par rapport à mes sentiments, mais plus une peur, heu. Mais voilà, il faut que j'arrive à surmonter ça et puis, heu, que je puisse, heu, voilà m'épanouir, vraiment complètement, dans cette relation quoi.
D'accord. Mais tu y tu y tu y arriveras certainement, et sache que, ben, quel que soit ton choix, heu, ça reste, heu, ça reste le tien, hein. Si tu décides vraiment de de rester sur tes positions enfin, ne considère pas que c'est, heu, c'est c'est une problématique. Tu as parfaitement le droit de ressentir ça et sache que, bah, aussi, entre temps, tu tu tu tu as évolué donc, heu, voilà. C'est peut peut peut-être que même ton 1er mariage, heu, heu, tu tu tu ne l'envisageais, heu, pas, heu, heu, plus plus que ça, mais, heu, tu as tu avais, peut-être accepté c'est encore une fois une supposition, mais, heu, tout ça, tout simplement pour, heu, souligner que, heu, aujourd'hui si tu sais ce que tu veux, il faut savoir faire confiance, en fait, à tes, heu, à à tes intuitions et et clairement ce sera OK.
Ouais. Oui. Mmh. Ouais. OK, oui, bah, écoute c'est je pense que tu as tout à fait raison donc, heu, merci beaucoup pour tous ces toutes ces pistes parce que c'est vrai, d'en parler là avec toi, ça m'a bien aidé, hem, à voir, bah, que finalement, heu, voilà, il faut que je je me concentre aussi sur ma relation et pas et pas comparer comme, heu, avant, avec mon autre relation et puis, heu, en prenant le temps et en voilà, en faisant différentes petites étapes je pense que ps je vais déjà j'y vois un peu plus clair, donc merci beaucoup pour, heu, toutes t toutes, heu, toutes tes pistes.
Et, bah, écoute, je t'en prie et surtout tu n'hésites pas, si tu as besoin de d'une autre oreille attentive.
D'accord, merci.